はい。うーん、なるほど。
でさ、もう中学生なんで、お、「女子の部屋行こうぜ」なんて言って
ええ。 はい、<chuckles> ありますよね。<chuckles> はい。うん、はい。
そう、で、その山道をさ、歩くんだけど、真っ暗すぎてなんにも見えないんだ。
はい。 ええ、そうなんですね、
うん、で、懐中電灯なんか話にならないぐらい見えないけど
はい。なるほど、はい。
って思ってたらさ なんか、「あれ」と思ってよく動かないでみんなで目を凝らしてたら
うん。 はい。 はい。
暗闇ん中に先生がいんのよ。
え、怖い怖い怖い怖い、ええ！はい、怖いです。はい。
怖いでしょ、怖いでしょ？「怖」と思ってみんな引き返したのさ。
いや、です-ですですね。うんうんうん。そうすよ、はい。
そしたらさんじゅっぷんごにさ、逆に女の子たちが来てさ
え！すご。
「どうやっどうやって？」って聞いたら、「山道真っ暗だったし、先生いたじゃん」って言ったら
うん、はい。 はい。
なんのことはない、逆に、明るい先生たちの方を歩いてきて、堂々と。
あ、なるほど。ええ、<laughs> そうなんですか？おお。
で、そう、先生たちはその裏道を見張ってるから
はい。 ああ、なるほど。
「表はスカスカで通れた」っていうのよ。
え、すっごい。
そう、で、女の子たちは「なんで来ないのよ」ぐらいな感じで
はあ。 あ、ですよねですよね、みたいな。<laughs>
うん、そう、で「めっちゃ怖かったんだよ」っていう話をしたして、「うわ、男子男子ちょれい」みたいな、もそういうの言われたんだけど、<chuckles> そう、そういうね、すごい恥ずかしいそう、そう、なんか、ダッサい話があったよ。
うーん、はい、へえ。 <laughs> いや、面白い面白い、ええ。いやいやいやいやいや。<laughs> ありますよね。
うん。「なんなんで来れないの？」みたいな。「いやいやいや、くらや暗闇ん中に先生いたよ」っつったら、「いやいや、下は普通に通ってきたけど、先生誰もいなかったよ」みたいな。「ええ！」みたいなそう。
あ、ほんとですか？<laughs> うん。 <laughs> 女の子上手。<laughs> 上手ですよね。へえ。はい。あ、子供ですか？あ、そうなんですね。いや、<laughs> 面白い。いや、はい。あ、いや、こちらこそ、ありがとうございました。またよろしくお願い致します。
そう、女の子上手、そう、中中学生の男子は子供よ、やっぱり。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 はい。はい。